Je comprends, je comprends. Est-ce que, heu, ça t'a q ça t'est quand même arrivé alors, heu, à l'occasion, mais, heu, est-ce que ça t'est arrivé de d'un moment choisir le travail, heu, à, heu, par exemple, un dîner de famille, c'est-à-dire, heu, dîner de Noël avec, heu, heu, tes parents, heu, ta famille, ainsi de suite?
Bah, heu, ça m'est arrivé, heu, alors, pour Noël et oui, pour des dîners de famille, oui, ça m'est déjà arrivé mais c'était quand j'étais salarié donc, heu, j'avais pas le choix. Par exemple à l'armée, heu, heu, j'ai j'ai pas dû choisir en fait, j'étais imposé et je suis sous contrat, heu, je peux pas juste dire non. Heu, mais oui, très frustrant, heu, quand ça arrive, heu, ouais c'était très frustrant ça.
D'accord. OK, donc tu l'as jamais fait par choix.
Bah, j'ai jamais, heu, moi-même, heu, eu l'occasion d'aller à un dîner, ou travailler, et puis j'ai choisi de travailler, non. Mais par contre, l'ai je l'ai déjà vécu et et, mmh, et même si j'avais pas le choix, je l'ai vécu, heu, quand même très mal, heu, disons, heu, je l'ai je je je le je l'ai mal ouais je l'ai mal, heu, je l'ai mal vécu, ouais.
Mmh mh. OK.

Bah, c'est ce serait l'idéal oui, mais après ce c c'est ce que certains cherchent à faire donc heu, les g les gens qui sont mariés, qui ont des enfants qui partent en opération, heu, c'est autre chose. Maintenant, heu, j'en ai connu beaucoup des des collègues qui avaient des copines et cetera, d'1 an, 2 ans, 3 ans, ils partent 4 mois, heu, à l'étranger, là c'est c'est rarement, heu, ils sont rarement accueillis à bras ouverts et eux-mêmes, heu, en opération, ils font des des choses, quoi, donc heu, on t on on on peut pas, heu, on peut pas vraiment garantir ça. A moins justement, voilà, quand c'est des des gens qui ont des enfants, qui ont des des femmes et cetera, c'est différent mais, heu, voilà, pour les relations solides en fait, voilà ça dépend de la solidité de la relation, quoi.
Ouais. Ah ouais, ah bien. Mmh. Je vois. Et du coup, heu, est-ce que ce une des solutions, dans ce qu'elle apprécie de l'armée, c'est pas, heu, peut-être d'avoir ou d'être marié ou en couple avec, heu, quelqu'un qui est dans l'armée aussi?